E você lembra mais ou menos a idade que as tuas filhas tinham quando elas casaram?
Ai olha, devia ter uns vinte e poucos.
Uhum.
Porque a minha filha teve filho na mesma idade que eu, 27.
Ah, sim.
Por aí.
Entendi, entendi.
Então, era nessa faixa. Aí
Aham, e essa filha voltou com o marido e com a filha, e a outra filha estava onde?
Com o marido e a filha. A outra estava na casa dela com o marido e com a filha também. O marido da outra próxima, próxima, porque isso do lado norte, né, que Brasília tem o plano piloto tem a Asa Norte e Asa Sul, a gente morava no Lado Norte, eu morava no Lago Norte. E a minha filha, essa outra, morava em uma área militar porque o marido dela é militar, então eles moram, eh, como é que eles falam? Em uma vila militar.
Hum, e era em uma região próxima ou muito afastada? Próxima? Aham. Sim, entendi. Uhum. Ah, tá. Uhum.